ما فيش أي تواصل ما بيننا خالص، بس يعني هي إحنا لمّا سِبنا بعض ما حدش مسح التاني من على الحسابات بتاعة السوشيال ميديا ولا عملنا بلوك، كنّا نهينا العلاقة يعني بشكل محترم شوية، ما كانش في أي خلافات، خلاص ما اتوفّقناش مع بعض، فِضِلنا عم مع بعض على السوشيال ميديا عادي وخلاص، يعني ما كانش في نهاية إن حد يعمل للتاني بلوك أو إن هو يشيله من على الحسابات دي، فعشان كده يعني يمكن لو كنّا فعلًا شِلنا بعض كان الموضوع هيبقى أريح مش عارف يعني، الموضوع عامل لي آه، قَلَق كبير بصر
تمام. بالضب أكيد، إمم، إمم. منطقي فعلًا يعني فكرة إن أنتم لسه موجودين عند بعض، فهتحس إن أنت كُلّ مرّه بتدخُل الحساب عندها هتحس إن أنت لسه واقف في نَفْس المرحلة، ما بتتخطّهاش، مش عارف تبدأ حياتك من جديد وواقف عند نَفْس الموقِف من تاني، ما قدرتش إن أنت تتجاوزُه حتى، فكرة إن أنت تبقى مهتم هي بتعمل إيه، هي نزلِت خَرَجِت مع مين، مين عامل لها لايك أو لأ، أنت لسه واقف في نَفْس المرحلة ما قدرتش إن أنت تتخطّاها. طيب هو الموضوع ده بيأثّر عليك إزاي، يعني هل هو بيأثّر على مزاجك أو نومك؟
أها، يعني طبعًا بيأثّر، هاقول لِك يعني كمان لمّا ألاقي مثلًا إيه، يعني أنا كنت باقول لك بابُصّ على البوستات مثلًا أشوف حد عامل لها لايك على كذا بوست ونَفْس الشخص والَّا لأ، لمّا بألاقي بقى حاجة زي كده، بابتدي إن أنا أتعصّب وأتنرفِز، وبعد كده أرجع أقول لنَفْسي أنت تتعصّب وتتنرفِز ليه؟ فاهم، آآ، حد ييجي يكلّمني مثلًا وأنا لسه شايف ليها مثلًا صورة ما كنتش مثلًا أقبل إن هي تنزّلها وهي معايا، فاهم، آجي أقول مثلًا حد ييجي يكلّمني أقول له بس سِبني دلوقتي ومش عارف إيه وكده، وأبقى م متنرفِز شوية، فاهم، طَب أنا اتنرفِزت ليه، طَب أنا ما مش هاقدر أقول لها مثلًا ما تنزّليش الصورة ولا نزّلي الصورة، إيه اللي يخلّيني أتعصّب كده ما بقيتش فاهم، يعني إيه اللي بيعصّبني كده، فطبعًا الموضوع مأثّر عليَّ إنّي باتفاعل مع حاجة تقريبًا هي شِبه مش موجودة يعني، خلاص م ما لهاش وجود في حياتي وفي نَفْس الوقت بتاخُد جزء من التفاعل وحَرقة الدم والأعصاب، يعني فعلًا الموضوع مأثّر عليَّ جدًا يعني.
أيوه. بالضبط. بالضبط. بالض إمم، معاك حق فعلًا، وواضح فعلًا إن الموضوع مأثّر عليك وضاغطك بشكل كبير جدًا، لإن يمكن أنت بتحاول إن أنت تراقب علشان بتحاول تستعيد سيطرتك اللي أنت فقدتها، يعني أنت مثلًا لمّا قُلت إن هي بتنزّل صور بلبس كان ممكن يضايقك قبل كده، أو صور مثلًا أنت كان ممكن تعترض عليها قبل كده، فتحس إن أنت فقدت السيطرة عليها، وإن هي بدأت تته تتع تتعامل في حياتها بشكل عادي وطبيعي من غير حتى ما تاخُد رأيك في أي حاجة، أو من غير ما يفرق معاها حتى إحساسك، فأنت بتحس وقتها بالحُزن. طَب أنت ما حاولتش تعمل أي حاجة مثلًا تعمل للحساب بتاعها mute أو تشيلها من عندك وكده، عشان تتخطّى الموقِف والَّا ما حاولتش؟
ممكن آه. لأ، بصراحة ما جرّبتش أعمل حاجة زي كده، ده بالعكس، ده أنا مثلًا لو جِه مثلًا حساب مثلًا أنا حافظ لينكات معيّنة عندي على الواتساب بافتحها على طول، لو جِه تاه منّي والَّا حاجة باحس إن أنا قلقان مثلًا، إن أنا في حاجة تاهت بابتدي أدوّر عليه وأسكرول كده لغاية لمّا أوصل له عشان أوصل للصفحة بتاعت لأ، بصراحة ما قدرتش إن أو ما جاتش لي الجُرأة إن أنا أعمل حاجة زي دي، هي حاجة زي دي ممكن تنفع فعلًا؟
آه. إمم. إمم.

أكيد، واضح إن الموضوع مسيطر عليك بشكل كبير جدًا، يمكن أنت فعلًا زي ما ذكرت إن أنت بتحاول إن أنت تبُصّ على حساباتها، عشان تشوف هي مثلًا تطمّن أنت كُنت مُهم في حياتها والّا لأ، أنت كُنت مثلًا اتنسيت والّا هي لِسّه فاكراك أو هي لِسّه مثلًا عايشة مثلًا على ذِكراك، هل هي عرفِت إن هي تتخطّاك وتعيش حياتها بشكل مُستمر والّا لأ؟ فممكن الموضوع ده يكون مرهِق ليك كمان أحيانًا، بس احكِ لي طيب أنت بتعمل الموضوع ده إمتى يعني كل يوم بتعمل ده؟
جدًا. بالضبط، آه. آه، يعني باعمله أول ما باصحى الصبح دايمًا كده أول حاجة على طول، أخُشّ على الصفحات بتاعِتها أبُصّ إيه اللي مِنزّله story إيه اللي م مِنزّله إيه؟ إيه الجو النهارده العام، وقبل ما أنام بقى بالليل، وساعات في نُص اليوم برضه.
ياه! إمم.
يعني تقريبًا في كل وق بابتدي أخُشّ، أو كل ما الاقي عندي وقت فاضي، أخُشّ على طول يعني أبُصّ على الحسابات وأبُصّ على الأخبار بتاعِتها إيه.
اهم.